Hımm. Yine de, böyle, mesela geç geldiğinde vs. arada bozuldukları oluyor muydu yoksa artık daha, böyle, anlayışlı olmaya başladılar mı?
Ne kadar geç geldiğime bağlı olarak değişiyordu. <chuckles> Az geç kaldıysam i hiçbir sorun yok ama çok geç kal kalıyorsam ki kalmamaya çok özen gösteriyordum. Ama diyelim ki bir aksilik oldu, yine haber veriyordum, tabii ki geç kalacağıma dair ama çok geç kalırsam da, hani işte, "Anneciğim, babacığım dikkat et, eee, işte, biz senin iyiliğin için yapmaya çalışıyoruz bunu." vs. gibi o nutuklar çekiliyordu, tabii ki. <giggles>
<chuckles> I hı. Hı hı. Evet. He he. Anladım ama sen yine de sonuçta bir şekilde uzlaşmaya varmaya çalışmışsın ki etkili de olmuş aslında. Peki, hani genel anlamda yani bu sosyal hayat dışında, eee, özellikle hayatını etkileyen şeyler oldu mu? Yani, eee, çevrenden gelen bu tarz tepkilerden dolayı? Yani, "Ben, işte, hani şu kararı alırken ister istemez etkilendim." Hani olumlu ya da olumsuz anlamda, dediğin. Hani var mı, böyle hayatını etkileyen şeyler yoksa daha çok, böyle, günlük, basit şeyler miydi, hani bu sosyalleşme olayı gibi?
Evet. Ya, günlük basit şeylerdi galiba çünkü e d yine yetiştirilme tarzına geleceğim ama ya o konuda çok şanslıyım. Ailem mesela hiçbir zaman, işte, "El âlem ne der, komşular ne der, işte aile ne der?" tarzı değil. Hani, "Sen nasıl kendini iyi hissedeceksen, nasıl mutlu olacaksan, senin sağlığına ne iyi gelecekse biz senin her türlü yanındayız." diyen bir ikiliydi, en büyük şansım. O yüzden, hani çok, böyle, hayatımı etkileyecek majör kararları alırken bu tarz şeylere maruz kalmadım ama küçük çaplı, o küçük çaplı da dediğim gibi çekirdek aileden zaten, eee, etkilendiğim şeyler oluyor. O yüzden yönetmesi çok zor değildi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. A, çok güzel! Hı hı. Hı hı. Anladım. <chuckles> Ha ha.

Yani, öyle tabii ama yine de mesela dikkat ettiğin durumlar oluyor mu? Yani, en azından bunu fark ettiğinde, hani, o düşünce yapını biraz da olsun değiştirmeye çalışıyor musun yoksa, yani, artık ben böyleyim diye kabullendin mi ister istemez?
Yok ya, kabu yani, şöyle, "Ben böyleyim." demek bence biraz şey gibi, kolaya kaçış gibi geliyor bana. Tabii konusuna göre değişir, içine ne kadar işlediğine göre değişir ama özellikle bana zarar veren bir şeye ben böyleyim demeyi tercih etmemeye çalışıyorum. O yüzden mesela öyle bir kaybolmuşlukta hissedersem kendimi, böyle her şeyi düşünüp kontrol etmeye çalışırken, diyorum ki, "Ya, sen kendine 1000 tane ihtimale hazırlasan 1001'inci olabilir ve yine hazırlıksız yakalanabilirsin. O yüzden bırak." Yani, gitgide azaltmaya çalışıyorum, en azından öyle söyleyeyim. Tabii ki bir anda böyle parmak şıklatarak bitmiyor ama azaltmaya çalışıyorum, fark ettikçe kendimi uyarıyorum.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Anladım.